<chuckles>
Smorzando i toni, ehm, a quel punto lì, io le sono proprio andata vicina, quindi ho contatto fisico perché ho dovuto quasi bloccarmi contro di lei. Ehm ehm, per fortuna anche lei allora a quel punto si è sciolta, ho visto che accennavo un sorriso.
Mh. Mh-mh. Oh! Vabbè, beh meno male perché sennò si si <chuckles> si arriva allo scontro.
E io l'ho messa al corrente però in privato, capito. Invece di rispondere ad alta voce che tutto l'ufficio se sentisse, non lo so, è quasi i i in questo modo avrei avuto ragione, ehm, avrei vinto su tutti, però nei suoi confronti non sarebbe stato carino. E io invece s
Beh, chiaro. In pubblico No, diciamo che sei stata di diplomatica, un pochettino anche più corretta, no, per non e e e anche un pochettino più intelligente per evitare magari u u uno scontro che poi magari da questa cosa, come dicevamo all'inizio, poi si trascinano queste magari antipatie o magari dei rancori latenti che poi ti possono portare ad avere problemi.
Mah, io ho capito che forse lei si sentiva esclusa, non non lo so. Questa non c'era questa malignità, non non era curiosità però, che ha espresso malamente perché sembrava gelosia, no? Da dal suo tono proprio, che aveva usato, però poi ho pensato: "Ma no, magari sono io che invece penso male. Per cui in questo modo io mi sono riavvicinata a lei, ehm, e le ho raccontato <chuckles> di questo nostro collega
Ah! Forse, mhmm Ah, okay, uhm, hai potuto Mh. Mh-mh. Sì, sì. Sì, sì, sì, sì. Se se sei riu se se sei riuscito